So anong pinaka-memorable mong reunion o family gathering?
Hmm, siguro mas tumatak talaga sa'kin 'yong family gathering. 'Yong ika 50th anniversary nung ano, nung lolo't lola ko sa mother side. Ayon, kasi, kaya siya naging memorable para sa akin kasi during that time, 'yong lolo ko nun is mahina na. Talaga nando'n na sa kamatayan stage niya. <chuckles> Kasi na-stroke 'yong lola ko for the 2nd time and 'yong 2nd time do'n na talaga siya totally nada ah, nadali. Kumbaga do'n na siya nanghina tuluyan. So, para sa'kin kaya ko siya nasabing memorable kasi, hinintay nung lolo kong 'yon 'yong ah, golden year anniversary nila nung lola ko, which is 'yong 50th, bago siya mamatay. 'Yon, kasi after nung anniversary nilang 'yon eh, the week after nun, namatay na siya. So para sa'kin, napagtanto ko na siguro, 'yong lolo kong 'yon, inantay niya 'yon lang talaga 'yong anniversary nila ng lola ko, tapos tuluyan na siya namaalam. Ayon.
Mm. Wow! o Mm. 'Yan. Mm. Nakakalungkot naman, ayon nga 'no? Nakakalungkot naman pakinggan 'yong kuwento ng lolo mo, 'yon nga. Pero siguro talagang 'yon na rin talaga 'yong huli niyang pamamaalam sa inyo, dahil nabanggit mo nga na inantay niya pa 'yong ah, anniversary nila. Pero 'yon 'no, madagdag ko lang eh, kailan at saan ba parang ah, naganap 'yong pinaka-memorable na family or parang, 'yan family gathering na 'yan, kasi siyempre 'di ba, ah, nag-resort pa kayo diyan, nag ah, nag-rent ba kayo ng ano? So, sa bahay ba yan?
Mm. Hmm. Ah oo, sa bahay lang 'to, kumbaga kahit na sa bahay lang, kasi 'yong lolo kong 'yon na-bedridden na siya, hindi na siya nakakatayo. So, ah, wala kaming choice kasi ang plano talaga diyan kung sakali man na malakas pa siya nung time na 'yon, pinagplanuhan na namin na matagal 'yon na sana, sa beach sana namin gagami ah, gagawin 'yong venue, kaya lang nagkasakit siya, then 'yan inatake na naman ng stroke so, napilitan kaming gawin na lang sa bahay. So, ayon kumbaga do'n sa bahay na 'yon masaya pa rin naman kasi buo 'yong pamilya namin, kumbaga lahat kami saksi do'n sa wedding anniversary nila, ganyan. So, medyo emotional pero kahit papaano, tuwang-tuwa kami kasi naabutan pa ni lolo 'yon, 'yong mismong araw na 'yon kahit na hinang-hina na siya, hirap na hirap na siya. Pero hindi na siya na kasi nakakasalita that time eh, kasi may tubo na siya. Kumbaga natubuhan na siya nung time na 'yon so, though responsive naman siya, aware naman siya sa mga nangyari, 'yon nga lang, hindi niya masabi 'yong mga mensahe na gusto rin niyang iparating para sa lola ko, ganyan, mm.
Mm. Hmm. Mm. Bahay na lang. Oo. Hmm. Pero 'yon nga 'no halimbawa na lang na 'yon nga, nangyari nga 'yong, ah, 'yong family gathering ninyong 'yon, 'yong time ba na 'yon na talagang, ah, after nung event na 'yon or parang 'yon nga family gathering eh, talagang nanghina na siya? After nun talagang, bumitaw na rin 'yong ano, lolo mo? Ay nakakalungkot naman.
Mhm. Oo, after kasi nung anniversary talaga nila noon, parang 'yong lolo ko nagpakita na ng sign na namamaalam na talaga siya. Though, hindi niya nga masabi pero, kitang-kita mo sa pangangatawan niya tsaka sa estado niya na, hinang-hina na talaga siya. Kumbaga, nagpapakita na siya nung mga sign na naghihingalo na siya, parang ah, makikita mo talaga sa mata niya na nagpapaalam na siya, medyo maluha-luha, ganyan. So ayon, kumbaga ang kinatutuwa na lang namin nun during that time, kasi inabot niya pa 'yong anniversary, talagang inantay niya bago siya tuluyang magpaalam. Kasi, the week after that ano, do'n na siya namaalam. Pero bago 'yon, 'yong tito ko kasi, ah, pupu mag-o-OFW 'yon eh, papunta ng Korea. Isa ring paboritong anak nung lolo kong 'yon, ah, isa pa 'yon, parang inantay din niya 'yong tito kong 'yon na makaalis papunta ng Korea tapos tsaka rin namaalam talaga 'yong lolo ko. So parang, alam mo 'yon? Siguro, napapansin ko lang at ah, pakiramdam ko lang, siguro 'yong lolo ko ayaw na niya bigyan ng problema rin 'yong tito ko, ganyan, ma-stress kasi nga kung sakali man na mangyari 'yon na during that time, baka maudlot pa 'yong pag-alis ng tito ko baka ma-ano, ganyan. So ayon, wala lang, kumbaga, nakakatuwa lang kahit papaano na-witness ko 'yong gano'ng klase nung family gathering. Kasi ah, sa buong buhay ko first time ko maka-witness nung gano'n, 'yong mga golden year anniversary nung mga tao, ganyan. So, nakakatuwa lang na isa ko sa mapalad na nakasaksi ako nung gano'ng pangyayari.
Mm. Oo. Hmm. Oo. Na-stress, hmm. Oo. Mm. M Nakara oo, nakarating din do'n. At ayon nga 'no? Siyempre talagang nakakalungkot 'yong nangyari na, gano'n pala na kahit, alam mo 'yon? Nata natubuhan na 'yong lolo mo, nung mga oras na 'yon, alam mo 'yon, alam niya na ah, kung saan magiging mas okey 'yong, ah, mangyayari. Katulad nga nabanggit mo 'yong, ah, 'yon nga, 'yong anak niya 'no, na pinaalis muna, para wala ng stress na ma alam mo 'yon, maramdaman. Pero ito 'no, ito mad ano ko lang din na siyempre ayoko din naman na ay ayaw din naman natin ng 'yong puro lungkot lang. So, 'yong nung nangyari 'yong family gathering, ano 'yong masasayang, ah, alaala ninyo nung time na 'yon? Kasi siyempre kayo 'di ba, bilang pamilya marami kayo tiyak do'n, nung time na 'yon, so ano 'yong mga, ah, parang masasayang alaala doon?
Mm. Hmm. Oo. Ayon, ang nakakatawa kasi ah, nakakatuwa kasi at nakakatawa do'n sa part na 'yon talaga, para silang kinasal ulit, ganyan. Kumbaga nagkaroon nung seremonya na kung saan kinasal ulit sila sa harap ng pari. Kasi dapat plano rin sana namin sa simbahan para ikakasal ulit sila sa simbahan pero, dahil 'di na talaga kayang tumayo nung lolo ko dahil bedridden na siya, ayon kumbaga, inimbita namin 'yong pari para ikasal ulit sila, ganyan, na kumbaga ah, magkaroon ulit sila ng mga wedding vow sa isa't isa, ganyan. So, nakakatuwa lang na ma-witness mo 'yong gano'n kasi ako ah, personally, nakakakita ako ng mga gano'ng ganap at pangyayari sa mga TV, social media. So, parang sa'kin ah, malaking achievement tsaka sobrang ganda lang talaga maka-witness in person nung mga ganong klase ng pangyayari, mm.
Nakakatuwa naman. Mm. Pero 'di ba, siyempre nando'n din yung ibang mga kamag-anak n'yo? Parang yun na rin ba 'yong parang <gasps> way na nagkaka-kita-kita kayo kasi siyempre <gasps> ayun nga, family gatherings, so sobrang dami n'yo din, <gasps> ah, 'yon ba, oo, nagkakita-kita ba kayo do'n at ayun nga nagkakamustahan kasi siyempre 'yong iba sa tagal din na sobrang busy 'no sa gano'ng ano lang, ah, sa gano'ng pagkakataon lang nagkakaroon ng time para <gasps> magkakita-kita.
Oo. Oo. Ah, yes. Talagang para na rin siyang naging, ano, family gathering slash family reunion ng buong angkan ng lolo't lola ko. Kasi talagang marami ngang dumayo kasi 'yong lola ko taga-Bicol then 'yong lolo ko naman taga-Pampanga. So, ayun kumbaga kung iisipin mo, pa'no sila nagkakilala from Pampanga to Bicol, 'di ba ang layo, mukang literal na North to South 'di ba? <chuckles> Pero ayun <gasps> kumbaga para na rin siyang reunion. 'Yong mga kamag-anak nung lola ko na malalayo which is sa Bicol talagang first time ko lang nakita buong buhay ko kasi nga, <gasps> um, hindi naman kami dumadayo ng Bicol kasi sobrang layo no'n. <gasps> So, nakakatuwa lang kahit papa'no, eh, nakapag-kamustahan kami ganiyan, nakapagsalo-salo kami. <gasps> Kumbaga, na-introduce ako ng mama ko na bilang ako nga yung apo nung lolan lola ko ganiyan, oo. So, nakakatuwa lang kahit papa'no, <gasps> eh, do'n sa sa kaganapang yun yung anniversary nila nakilala ko pa yung ibang ano, angkan ng lolo't lola ko na never ko pa nakita buong buhay ko. So, nakakatuwa lang kasi <gasps> napagtanto at napag-isip-isip ko na malaki pala yung pamilya namin, gano'n.
Ayun, <chuckles> mm. Oo, ang layo. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm, 'yon naman ang mahalaga do'n, mm. Ayun pero alam mo 'no, ah, bukod dun sa parang nakakatuwang nangyari dahil nakita mo nga 'yong ibang, ah, angkan niyo tsaka ito pa, 'yong lolo't lola mo 'di ba, na nabanggit mo na <gasps> parang ikinasal ulit nung time na 'yon. <gasps> So, bukod pa do'n 'no, ano 'yong parang pinaka-nakakatuwa pang nangyari sa re ayan, sa reunion o family gathering na naganap sa inyo?
Yes. Hmm, siguro ang nakakatuwa lang dun siguro yung ano, yung may mga palaro kami ganyan. Kumbaga kasi ayaw nung ayaw namin na maging malungkot eh, kasi naging emosyonal na kami dun sa mismong seremonya dahil nga ayun yung lola ko, yung lolo ko mahina na ganyan. Parang nagpapakita na ng mga signs. Pero parang nung time na yun gusto lang talaga namin maging masaya eh. So 'yan, may mga palaro ganyan, may mga videoke ganyan. So nakakatuwa parang probinsiya vibes talaga kasi hindi ko siya nararanasan sa siyudad eh, 'di ba? Yung mga ganong pagkakataon at moments nararanasan ko yung ganong klase ng lebel ng saya kapag umuuwi ako ng probinsiya, eh. So wala lang, parang ah, dun ko lang napagtatanto kung gaano lang ka-simple yung buhay. pero kahit ganun kasimple yung buhay, eh, puwede ka talagang maging masaya. Mm.
Mm. Mm, okey. Pero yun nga nabanggit mo din na, ah, yung ganyang ano eh, na naano mo lang sa probinsiya. So eto, 'no, madagdag ko lang din paano mo parang ihahambing yung reunion ngayon sa mga nagdaang taon? Kasi parang habang tumatagal yung panahon 'no, ah, nagkakaroon talaga ng pagkakaiba. Ah, halimbawa na lang sa probinsiya kasi madalas consistent sila sa mga family gathering ganyan. Pero katulad sa mga city ah, parang hindi na gaanong ano yung ganyan parang pasosyalan na, eh.
Hmm. Ah. Ay, oo. Alam mo, totoo eh, 'no. Kasi ngayon yung pinaka-last reunion namin siguro nung Pasko. Parang pinag-isa na lang namin. Pero ramdam ko eh, ramdam ko na may onting ano kulang. Yun nga yung mga lolo kong nawala na yung sa both mother and father side ko kasi yung parehong lolo ko dun close ko, so pareho na rin silang wala. So, parang yung feeling na every time na magkakaroon kami ng family reunion parang may kulang ganon. Though masaya naman wala naman akong pagsisisi dun at wala naman akong, ah, hinahangad pa pero yun bang yung mga tao kahit papaano na nagbigay sa akin ng saya, yung mga taong hinahanap ko dun eh, wala na hindi ko na makakasama't hindi ko na rin maibabalik yung panahon pa. Pero wala, kailangan nating magmove -on ganyan siyempre ah, part of, ah, life talaga yung pagmove-on 'di ba, na kailangan mong tanggapin. So ayun ngayon medyo malungkot pero kahit papaano eh, nalalagpasan yung lungkot, kasi kahit kami kada magfa-family reunion lagi namin nababanggit, sayang wala na si ganito 'no, sayang wala na si lolo mo, 'no, ganun. So medyo may halong lungkot pero kailangan hindi kami magpapa ano magpapakulong dun sa lungkot na yun kailangan panatilihin naming masaya yung ano seremonya.
Mm. Totoo, mm. Tsaka ang pinaka-importante naman do'n kahit na wala 'yong tao 'no, 'yong mga 'yon nga, 'yong mga nawala na do'n sa reunion na 'yan, eh talagang naaalala n'yo pa rin lalo na pagka nagkakaroon kayo ng time or parang nagkakaroon kayo ng pagkakataon na magkakasama ulit. Pero ito nga 'no, kayo, ah, or ikaw, paano ninyo parang pinaplano o pinag-aaksayahan ng oras 'yong bawat isa para makadalo sa ganyang, ah, ayan, family gathering? Kasi 'di ba, hindi naman natin hindi naman ano 'no, talagang may mga pagkakataon na busy ang lahat, so paano parang pinag-aaksayahan ng oras 'yong ganyan?
Hmm. Hmm, 'yong mga ganyan kasi, ah, kumbaga hindi na namin sila mapipilit eh, kasi talagang gano'n eh. Kasi kahit naman kami marami na rin kaming mga family reunion na na-skip. Lalo na 'yong sa father side ko, kasi sa father side ko, ah, mga busy person talaga 'yan, kasi nga parang tutok sila sa trabaho, mga workaholic. So, kapag nagse-set ng family reunion laging parang bungi-bungi ganyan. Kumbaga, ang present lang diyan kami tapos 'yong ibang mga relatives ng papa ko wala kasi may trabaho, so hindi makakadalo. So, parang magsese 'pag magse-celebrate kami ng reunion, parang normal day lang. Ah, hindi kumpleto 'yong saya kasi may mga tao na absent, though naiintindihan naman namin kasi nga, ah, part of growing up din talaga 'yong priorities mo sa buhay. Mm.
Mm. Oo. Totoo 'yon, mm. Pero 'di ba, dahil nga ganyan 'no, na nabanggit mo na kahit bu bu bu bungi yong para bang bungi-bungi 'yong mga pupunta, ganyan, at least naman meron talagang pupunta't-pupunta. At, siyempre talaga ay iba rin siguro is busy lang gano'n, may mga pinagkaka-abalahan lang na kailangan nilang unahin. Pero siyempre ikaw madalas ka na na ano 'no, na-attend sa mga ganyan na family reunion o family gathering, para sa'yo, ano 'yong parang pinakamagandang parte ng pagkakaroon ng family gathering?
Oo. Mhm. Hmm, siguro para sa'kin ang ibig sabihin no'n at ang importansya talaga nung family gathering o reunion man 'yan, eh, diyan 'yon mapagpapatibay 'yong pagsasamahan niyo bilang pamilya talaga. Ayan 'yong magpapatibay sa inyo. Kumbaga, 'yan ang sumisimbolo ng pagkakaisa sa buong pamilya ninyo. Kumbaga, uhm, mag mahalaga siya para sa akin kasi, ah, mahalaga siyang bigyan ng oras at pagtuunan ng pansin, kasi, um, kumbaga 'yan diyan yun napa napapakita at na ipaparamdam yung pagmamahalan niyo bilang pamilya eh, 'di ba? Kumbaga, um, 'pag na-experience mo talaga yung family reunion, diyan mo napagtatanto lahat, nandiyan na lahat ng usapan, nandiyan na yung kamustahan, 'andiyan na yung kumbaga kung ano yung mga pinagkakaabalahan sa kanya-kanyang buhay ganyan, kung ano na yung estado ng buhay, ganyan. Kumbaga, ang sinasabi ko lang dito kada may mga ganyang gatherings ah, mahirap na palampasin mo sila eh, 'di ba? Kumbaga, minsan lang 'yan, minsan sa isang dekada dalawa o tatlong beses lang nangyari kung saan 'yong 'yong buong angkan talaga is magkakaroon ng family reunion. Kapag ganyan kasi kami, ah, hangga't maaari hindi namin pinapalampas yung mga ganyang pagkakataon. Kasi lalo na ako, may mga pagkakataon talaga na family reunion, may mga nadidiskubre ako patungkol sa pamilya ko. Kagaya niyan, may mga pinsan pa pala ako na never ko pa nakilala, oo, sa edad kong 'to, eh, hindi ko pa nami-meet. Mm.
Ayun. Totoo yun. Mm. Mm. Nakakatuwa. So, ayon 'yong parang nagiging way din 'no na magkakakilanlan 'yong mga hindi pa katulad mo, hindi mo pa nakikita 'yong pinsan na 'yon, malalaman mo na lang na, "Ay! may pinsan pa pala ako at pinsan ko pala 'yon, minsan nagkakasalubong kami." 'di ba? May mga gano'n, eh, na, "Iyon pala, pinsan ko pala 'yon." parang gano'n. So, eto naman 'no, kung magkakaroon ka naman ng ano o magkakaroon ulit ng reunion sa pamilya niyo or parang ayun nga family gathering, ano 'yong, ah, parang gusto mong baguhin o idagdag?
Oo. Oo. Hmm, siguro, um, kapag ka may family reunion 'no. Pu-puwede namang ng paglaanan ng oras talaga 'yan, eh. Kasi, ah, kung gusto naman talaga, eh, may paraan 'di ba, 'pag ayaw sabi nga nila marami talagang dahilan, 'di ba? Ayan, kumbaga para sa amin kahit naman gaano kami ka-busy sa buhay, nagagawan namin ng paraan 'yan. Nabibigyan namin ng oras 'yan. Kasi para sa amin, ah, we value talaga 'yong ano, eh, 'yong family ganyan. Kumbaga kaya lumaki rin kami magkakapatid talaga na maayos, eh, dahil 'yong mga magulang namin 'di nagkulang ng pagmamahal sa amin kahit papaano.
'Yon. Mm. Yes. Mm, <clicks tongue> at 'yon 'yong pinaka-importante talaga sa pamilya 'no. 'Yong kahit ayun nga, nabanggit din natin 'yong o 'yong oras ba, 'yong panahon na napaglalaanan ng, ah, panahon pa din na magkakakita-kita para kahit papaano hindi mawala 'yong ano ng pamilya. Pero 'yon nga 'no, maraming salamat sa pagbabahagi mo.
Oo. Ayun, maraming maraming salamat din sa pagkakataong makapagbahagi. Ayun, ingat ka at paalam.